あ、なるほどね。あ、でも、あの、10歳となると、結構いろいろ、その、お手伝いもできる時期になってくるかなって思うんですが、じゃ、お子さんに「ちょっとこれ準備、あの、頼めるかな」みたいな、「ちょっと手伝って」みたいな、そういう会話にはなりませんか？
うん。 ああ、うん。 うん。 そうですね。いや、ほんとですね。そこを準備に手伝ってもらおうと思ったことなかったですね。
あ、そうですか。なんかね、やっぱり小さければ、ちょっと包丁を持つのもあぶか危なっかしいかなって思って、あの、お子さんに手伝ってもらうのも、ちょっと躊躇しちゃうかもしれませんけど、また大きくなってくると、手先もね、あの器用になってくるので、ええ、少しずつやってもらうと、お子さんの楽しみにもなったりするかもしれないですね。
うん。 うんうん。 うんうん。 そうですね、うんうん。 うーん。ああ、確かにちょっと教え込んで、やってもらうっていうこともありますよね。